Расскажи, что делать, когда ожидания семьи расходятся с твоими мечтами?
Вот, кстати, могу привести пример. Э, мои родители, например, выбрали за меня мою профессию, которая мне совершенно не нравилась. То есть, они решили, что я буду бухгалтером, вот, э, а я хотела, вообще, какую-то творческую профессию, любую, даже мне не важно было что, но это должно быть, э, творчество какое-то. Вот, а меня, вообще, отдали в математику, в экономику, и, получается, я не могла в то время ничего родителям сказать, и я просто пошла и, собственно, по их совету на бухгалтера учиться.
М. Мгм. Понятно. М, а если бы ты могла переместиться в тот момент, э, как бы ты поступила?
Конечно, сейчас бы я уже сказала "нет", но это же потерянное время, потерянные мечты, ну, я, вообще, такого не понимаю. А тогда я помню, что я говорила, ну, маме, что мне, например, не нравится, но она говорила, что: "Ну, э, чем ты хочешь заниматься?" А я, вот, э, как раз, что я хочу, там, творчеством каким-то. И она, э, сказала, помню: "Ну что, ты будешь учиться в каком-то училище, там, э, на актрису? Будешь в кукольном театре что ли играть?" Ну, то есть, они это высмеивали, можно сказать. И я ничего не могла сказать.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Понятно, а вот сейчас ты со своим жизненным опытом, как думаешь, сумела бы подобрать слова, которые бы их переубедили?
Ну, мне кажется, вот в детстве, да, в юношестве это очень сложно. Мне было очень сложно было подобрать слова, и просто ещё же давили не только мама, папа, но ещё ,там, дедушки, бабушки, тети, то есть, у них такая группа была, а ты, э, можно сказать, такой совсем юный человек, ещё не сформировавшийся, а на тебя целая группа давит авторитетных для тебя людей. Вот это трудно, кстати.
Мгм. Мгм. Это, правда, действительно, трудно. И как, вот, получается, ребенку от этого защищаться, как ему, значит, свое мнение отстаивать, какие есть мысли?
Вот, я даже не знаю сейчас, как, вот, если ребенок действительно один. Это всегда хорошо, если кто-то, например, за тебя. В некоторых же семьях всё равно есть такое, что, там, например, мама может одно сказать, а папа другое, то есть, или тётя какая-нибудь, или старшая сестра, а у меня вот таких людей не было. Ну, что ребёнок может сделать? Мне кажется, не особо что-то ты можешь сказать или сделать.
М, мгм. Я согласен, я согласен. Ну, получается, что <tsk> пока ты маленький, нужно слушаться, ничего другого не остается.
Ну если есть силы, то всё равно лучше сказать. Но я вот знаю н на примере даже своих друзей, у них такая же ситуация, то есть в юношестве никто не мог сказать "нет" родителям. Да, все следовали их советам практически. Или только тогда они говорили, когда родителям всё равно было, вот, а когда давили- никто сказать не мог.
Мгм. Мгм. А, о, не было у тебя никаких п примеров в детстве или, может, потом видел детей, которые, э, успешно отстаивали свое мнение?
Да. А у меня нет таких, кстати, примеров.
Понятно, ну, видимо, это действительно общее правило. Хорошо. Что делать во взрослом возрасте, когда ты уже на ногах более-менее стоишь, а, когда, значит, семья хочет одно, а ты хочешь другое?
А вот здесь вот у меня уже была другая ситуация. Мне тогда уже было 22-23 года, и я собралась переезжать в Европу. Вот, и меня, естественно, все тоже отговаривали, говорили всё, как плохо, что я вернусь, что я там буду делать, что Европа уже загнивает, как они говорили. Ну из новостей, естественно, всё слушали. Вот. А на тот момент я уже решила, что поеду, и неважно, что будет, если не понравится- то я приеду обратно. И тогда им просто сказала, что: "Всё, замолчите, мне не интересно, что вы говорите!". И я вообще никого не слушала. И я помню, что были люди такие, как друзья, знакомые, и они меня тоже отговаривали. Я вообще с ними прекратила общение. С семьей то я, естественно, не могла прекратить общение. А вот с какими-то друзьями негативными- я просто сказала: "Ну всё, до свидания". И, м, общение прекратилось.
Понятно, понятно. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Понятно, понятно. Это, действительно, такая ситуация, в общем даже не знаю, что сказать. Ну хорошо, хорошо. А вот, э, насколько ты воспринимаешь тогда, м, семейные советы: вот насколько ты обращаешься к родителям за каким-то напутствием?
Я, кстати, вот часто к маме обращаюсь, но это вообще, вот у нас такая вот с ней ситуация. Она может вот какие-то советы давать, то есть, э, это больше не совет, а что я так должна сделать. И я вот до определенного момента ей не говорила ничего, ну, просто слушала и по-своему, собственно, поступала. А сейчас я вообще говорю: "Мама, говорю, э, давай, там, г говори па не так вот, не дави на меня, то есть спокойно, то есть давай совет, а не давай какие-то наставления, что я что-то должна, что я уже взрослая". И она как-то меня послушала, и теперь она более деликатно подходит вот к этим советам всем. Ну, естественно, мы с ней разговариваем. И иногда, конечно, она, бывает, такое, что: "Да делай, что хочешь, зачем ты меня вообще спрашиваешь!". То есть у нее такое бывает.
Мгм. Да. М. Понятно. Ну, понятно. То есть ты как бы, можешь с ней продуктивно работать, но иногда всё еще случаются такие вот, скажем, м, сложности?
Да, мне кажется, она до сих пор думает, что я ребенок. То есть, э, вроде бы я уже не ребенок. Ну, конечно, для нее я ребенок, но иногда у нее бывает такое, что она действительно со мной общается, как с ребенком. То есть я помню, например, мне не нравилась моя работа, я у нее совет спрашивала, ну, просто разговаривали, я говорю: "Я хочу уходить с работы". И она вот опять начала: "Да ты что? Да не уходи! Да как ты будешь? Да там денег не будет!" Всё, там у нее сразу такая теория, что чуть ли я там не под мостом закончу. <chuckles> Вот. Я такая: "Мама, да ты что? Успокойся!". Вот и, естественно, я поступила, как я хочу, как я думаю, и всё оказалось прекрасно, хорошо, ничего такого не случилось, но для нее вот целая драма там была, что нужно оставаться до последнего.
Мгм. Аю понимаю. Ясно. Ну, что ж. Ну, а у тя выработался некий подход к тому, как вот разговаривать с родителями на тему своих планов? То есть, допустим, вот ты им хочешь объявить о какой-то каком-то важном изменении в своей жизни. Как ты к этому разговору подойдешь?
Я вот деликатно очень подхожу, и теперь я даже иногда думаю, а вообще, стоит ли что-то говорить или нет. Если какие-то вот такие ситуации, когда я еще сама не знаю, что делать, и я уже примерно понимаю, что моя мама скажет по этому поводу. Я такая думаю, ой, лучше я вообще промолчу, посмотрю, как всё пойдет у меня. То есть, я знаю, что она уже будет, там, негатив какой-нибудь говорить. Я просто даже бывает и не спрашиваю ни у кого мнение, а просто делаю. А потом уже, если всё хорошо, я могу рассказать, а если всё плохо, я умалчиваю, и как будто ничего и не произошло. То есть, вот так вот я теперь подхожу к этому.
М. Ага. Понятно. Понятно, понятно. Ну, а в плане, там, м, насколько, вот, у вас конструктивные получаются разговоры? То есть, насколько они, а, пытаются вместе с тобой попытаться вот, э, стратегический план представить того, как будет твое решение происходить, или это чисто эмоция?
Мне кажется, иногда, вот, чисто эмоции, кстати. Вот, потому что я, э, так анализирую, и, вот, иногда я спрашиваю какой-то совет, там, у мамы, а она так, э, на эмоциях что-то может сказать. Вот, э, я даже, так, не знаю даже, потом спрашивать у нее что-то или нет, она такой эмоциональный человек. Это, может быть, от человека еще зависит. А вот, например, если говорить про моего отца, то у него, э, иногда что-то я спрашивала, сейчас я, вообще, не спрашиваю ничего. И он, вообще, был такой молчун, и он мог сказать, если какая-то такая ситуация: "Да делай, что хочешь!" Как будто ему было неинтересно даже. Вот, мама у меня такая, всегда участвовала в моей жизни, а отец, он вообще. "Делай, что хочешь"- всегда у него такой ответ был.
М. Понятно. Понятно, понятно. То есть, он, как бы, со своими наставлениями, м, особо не приставал в свое время?
Да, да! И помню, даже когда мне нужны были какие-то советы и наставления, я у него что-то спрашивала, и он так всегда, э, там: "Мне некогда, делай, что хочешь, это твоя жизнь". Вот т мне как-то даже, кстати, обидно было, что он так отвечал. Мне хотелось с ним как-то поговорить, но всё равно же для девочки это важно, что, там, мужчина взрослый думает. Я, там, у него спрашивала, он всегда так: "Я не знаю, я не знаю". Ему не интересно, он какой-то очень холодный был.
Мгм. Понятно, понятно. То есть, в основном, у тя консультации с мамой происходили?
Мгм. И до сих пор происходит, да.
Но это здорово, что вы как бы взаимодействуете так или иначе, а, обмениваетесь мнениями. А она у тя каких-нить спрашивает?
О, да, кстати, она у меня бывает спрашивает, но она никогда меня не слушает, то есть я ей что-то говорю тоже и про работу, я ей часто даю советы, потому что у нее-то с проблемы были с работой, и с подругой у нее были проблемы тоже, они там поссорились, я ей давала советы. А она, вообще, так всегда говорит: "Ой, да у тебя еще мало опыта, да что ты знаешь". Как-то к моим советам так относится. Ну, не знаю, не то чтобы совсем мне всё равно, но я вижу, что она как-то несерьезна, что ли. Вот.
Мгм. Мгм. Понимаю, понимаю, но со временем, наверно, как бы всё это будет меняться. Вот. А ты бы, вот если говорить о твоей семье, если вот как вот, как бы ты подходила к воспитанию детей, насколько бы ты, а, соотносила, э, свою мудрость, да, и их желания?
Я бы естественно, всегда бы спрашивала, что дети хотят, какие у них интересы, то есть, э, я вот, э, даже вот то, что я про себя рассказала про обучение, я нис бы никогда бы не отправила ребенка учиться, если он этого не хочет. То есть я бы всё равно до последнего, даже бы если он не знал, что он хочет делать, там не знаю, к психологу бы его куда-нибудь отправила, еще куда-то, но всё равно бы мы разобрались в этом. И естественно, я бы не поступала никогда, как мой отец. Если у меня кто-то спрашивает совета, я всегда стараюсь помочь, выслушать. Это даже может быть какой-то вообще просто знакомый человек, не то что там, э, мой родственник. Я всегда стараюсь помочь и, у быть участной, то есть так вот.
Мгм. Да. Ага. Ну, а вот если ты видишь, что человек вот прям идет не в ту сторону, да, и это дорогой тебе человек, насколько ты интенсивно готова в этот процесс вклиниться и насколько ты, а, готова вот, э, далеко пойти, чтобы его с этого неверного пути отвратить.
Ну, тут еще от ситуации, вот, зависит, потому что у меня, например, была проблема, вот, тк проблема то, что я советы раздавала. У меня у подружки был молодой человек, который к ней не очень хорошо относился, и это видели все. И мне было так жалко ее, и, естественно, я ей сказала, что, ну, зачем ты с ним в отношениях, если там всё плохо, то есть, э, посоветовала ей, можно сказать. Но потом она ему всё рассказала, то, что я ей сказала, хотя это с добром говорила, собственно, и она перестала с со мной общаться. То есть, он ее подговорил и сказал, что, там, подруга негативная, да она, там, тебе завидует, да я такой распрекрасный и хороший. И, то есть, я, получается, хотела как лучше, а получилось как хуже, и вообще она прекратила со мной общение. Теперь я очень осторожно, кстати, к советам, особенно каким-то любовным, вот.
Мгм. М, мгм. Понятно, понятно. То есть главное- сохранить дружбу, вот, с человеком, а так, в целом, ну, там, сам он, своим умом дойдет.
Да, наверное, потому что крайним окажешься ты. Вот мне мама всегда говорила тоже, и сейчас говорит: "Ну зачем ты лезешь?" Пусть они сами учатся на своих ошибках, вот, э, а ты ты крайней и окажешься. И так, собственно, и оказалось, да. Они так и продолжили встречаться, а я, получается, и и стала и не подругой, и плохим человеком. Вот.
Понятно, понятно. Понятно, понятно, конечно печально, когда так жизнь складывается, вот и когда непонятно что с этим делать. Эх, ну что еще вот можно сказать по этой ситуации. Семья- это ведь, м, важно, да, ну, и, в целом, вот как ты считаешь, насколько вот ты, эм
Конечно.
все вот эти вещи, они, на самом деле, а, ведь по сравнению с семейными вот этими узами кровными, они, ну, меркнут. То есть все эти перипетии, там нюансы, кто на кого сердится. Вот, ну, ты согласна с этим, как сказать, полаганием? Замечательно!
Да, конечно, согласна, абсолютно. Я, кстати, считаю, что вообще, э, семья- это, наверное, самое важное, что есть в жизни, что еще может быть важнее. Здоровье, счастье и семья- вот это самое важное.
Замечательно! Мгм. Мгм. Чудесно, чудесно. Спасибо большое, что ты поделилась этой темой. Достаточно сложная тема и, тем не менее, как бы ты об этом рассказала, спасибо тебе.
И тебе большое спасибо за разговор. Было очень интересно с тобой пообщаться. Пока!
М, давай, пока, удачи!